Heu, non, c'est un petit peu toujours la même chose, alors je fais quand même de la force. Heu, voilà, je fais de la force en musculation principalement et en en m concernant mes mon mes mes courses à pied, c'est ouais, c'est 2 entè deux deux entraînements de d'endurance fondamentale et 1 en et 1 entraînement de de fractionné en gros.
OK, ouais ouais, OK, je vois. Hem, après du f pour moi là, du coup, je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu fais comme, heu, comme fractionné? Heu, est-ce que c'est plus vraiment, heu, court sur de la VMA? Ou un petit peu plus long? Heu, je sais pas, peut-être que tu as l'ambition de faire une
Heu, bah moi personnellement
Probl

Ben c'est oui ça, heu, je dirais quand même que ça ça prend du temps de toute façon. Et donc pour si je comprends bien, heu, toi pour mesurer tes progrès, c'est vraiment plus au niveau de l'EF, hem, tes tes battements par minute ou, heu, sur tes fractionnés, heu, si tu as pu tenir plus de temps ou plus vite c'est bien ça?
Ouais voilà, c'est vraiment, heu, ouais c'est, plus de temps plus vite aussi de battement par minute parce que vu j'ai une montre connectée, ça permet de savoir quand je me sens vraiment en endurance fondamentale ou que, voilà, que je suis vraiment, heu, entre guillemets, heu, quand je suis à 140, je sais que je suis pas forcément en endurance mentale, fondamentale. Et aussi le but aussi, c'est qu'au bout d'un moment j'arrive à le contrôler sans avoir une montre connectée, tu sais quand en fait faut que je puisse pouvoir parler aussi donc Ouais voilà, c'est aux sensations, faut que en fait pour moi l'ambiance mentale fondamentale c'est que je puisse parler avec quelqu'un naturellement comme si j'étais en train de rien faire. Voilà, pour moi c'est ça, aussi.
Oui. Aux sensations, ouais. Mmh. Oui, oui, on on est d'accord et c'est vrai que c'est c'est un bon objectif, je pense, pour mesurer ta progression sans forcément, heu, se prendre la tête avec les données. Et écoute, ta montre connectée tu l'utilisais avec une application en plus extérieure? Pour, heu, récolter justement toutes ces données ou juste, heu, juste les données en temps réel de la montre, ça te suffit?
Heu. Non, juste les données en temps réel de la montre, c'est vrai que je suis pas non plus, heu, un autant passionné de la course que ça, mais mon but c'est quand même d'évoluer, de se ça fait du bien de courir aussi, ça fait du bien, on se rend pas compte, mais ça fait du bien. Et, heu, et puis voilà, c'est vrai que voilà, après, heu, en fait ce qui là ce qui me frustre un peu c'est de vraiment en course j'ai l'impression par rapport à la muscu à la muscu j'ai commencé je faisais 0 traction maintenant j'arrive à en faire plus de 20 d'affilée donc heu voilà j'ai quand même une belle évolution mais la course j'ai l'impression, heu, ah c'est trop dur, c'est t je n'arrive pas à évoluer. C'est vraiment un parcours du combattant pour évoluer, ça me frustre et ça me démotive surtout.
Oui oui, non, mais je comprends tout à fait, ça peut être une situation assez difficile à à vivre. Et du coup, en musculation, tes objectifs, c'est de d'augmenter les, les charges?
Mmh. Ouais voilà, heu ouais. Mon mes objectifs en fait, en musculation c'est vraiment de, ouais, d'augmenter, heu, les charges et vraiment, heu, d'être bien, heu, d'être ouais d'être correct à terme d'être, en fait de se sentir vraiment bien quoi tout simplement et voilà j'espère que j'y arriverai et voilà mais en tout cas vraiment c'est, heu, vraiment j'essaie de retrouver un peu cette motivation et c'est pour ça que je viens vers toi aussi, quoi.
Heu, ouais à terme. Oui oui oui je comprends tout à fait. Et du coup je suppose que si tu me demandes conseil, c'est peut-être que tu as pas de coach? Tu as pas songé à en prendre un ou à la course, heu?
Non. Non, c'est vrai que j'ai pas pensé à en prendre un coach, quoi, pour le coup.
Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te freine là-dedans? Le le budget le, hem, peut-être la fréquence des entraînements plus
Ouais, c'est plus c'est plus, heu, ce qui me freine, c'est un peu plus le budget en vrai pour le coup, je pense.

Ouais. Oui, oui, non, ça je je comprends tout à fait. C'est c'est un vrai budget, ça, il y a pas de souci. Bah, après déjà même sans le coach, heu, je sais que que que ce soit pour la musculation ou pour, heu, la course à pied, tu peux trouver pas mal d'idées de de séances, heu, si tu as envie de diversifier un petit peu ta pratique, heu, sur internet, que ce soit les blogs spécialisés ou sur les réseaux sociaux, les influenceurs et cetera. Alors bien sûr, tout n'est pas forcément bon à apprendre sur les réseaux sociaux, heu, je pense que tu le sais et
Mmh. OK. OK. OK. OK. Mmh mh.
et est un petit peu trafiqué ou surjoué et ce qui est vraiment bon à prendre dans le fond, heu, pour t'aider à progresser. L'intérêt, ça peut aussi être de voir, heu, des histoires peut-être, heu, similaires à la tienne de gens qui ont commencé un sport et qui ont mis un petit peu de temps à progresser. Hem, en tout cas, avoir les les résultats de de leurs efforts, peut-être que ça pourra te t'aider à à te motiver au niveau mental, tout ça, ça ça va quand même, heu, bien? Tu gardes la la motivation même si tu tu vois pas trop les progrès en ce moment?
Mmh mh. Mmh. Ouais, j'essaie de garder la motivation, mais en tout cas, bah, ouais, le fait de ouais, de dire: «Je vais essayer de mettre un peu plus» heu, bah, déjà ça m'a fait du bien d'en parler, je te remercie et je vais essayer d'un peu plus, heu, entre guillemets, heu, ouais de m de m peut-être, un peu «regarder sur les réseaux». Alors en faisant attention, en en en prenant du vrai et en faisant en faisant la pêche au vrai et au faux. Mais en tout cas ouais, je te remercie. Le fait de d'en parler, ça m'a fait du bien déjà et heu, ouais, bah, je te remercie, vraiment tes conseils, je vais vraiment essayer de les mettre en pratique et ça m'a vraiment fait du bien en tout cas, merci beaucoup.
Mais il y a pas de souci, je t'en prie. Apr après du coup, effect Pas de sou Pas la comparer, heu, dans toi, heu, ce que tu as envie d'obtenir pour toi et pas forcément chercher à te comparer aux autres. Ça va forcément être toujours très beau de voir, heu, les autres faire des marathons en moins de 3 heures et cetera ou de soulever, heu, 150 à la salle comme ça, heu en tout, sauf qu'on sait par quoi ils sont passés, on on n'a pas forcément non plus la preuve que c'est vraiment eux ou quoi. C'est m imaginons le pire des cas. Donc heu, une source d'in c'est que tu aies du plaisir parce que, mmh, comme ça tu auras toujours envie d'y aller et au fur et à mesure, ça va finir par payer et c'est tous tous les p sont sont différents donc visiblement le tien est un petit peu réfractaire, heu, pour tout ce qui est musculation du cœur et et cetera. Mais heu, je pense que tu as quand même mis pas mal de choses en place entre, heu, heu, l'endurance fondamentale, les fractionnés, compléter avec, heu, la musculation et tout. En plus c'est bien ça devrait t'éviter d'être trop blessé avec les impacts de la course à pied. Donc je pense que tu as quand même pas mal, heu, de bonnes choses déjà de ton côté. Heu j un petit peu de patience encore et c je pense que ça devrait finir par payer.
Mmh mh. Mmh mh, mouais. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Bah j'espère en tout cas. <chuckles>
Et je te le souhaite.